Also, ich habe da ein kleines Problem, worüber ich sehr gerne mal quatschen würde. Und zwar habe ich grade dieses Jahr mich sehr schwer getan, mich außerhalb meines Jobs zu definieren. Ich habe einen saisonal saisonalen Job gearbeitet, im, äh, Tourismusbereich und habe dort, ähm, ja, quasi ein, ähm ja, eine Villa gemanagt. Und, ähm, ja, dadurch hatte ich sehr viel Verantwortung und habe die ganze Saison über es sehr schwer gefunden, mich außerhalb dieses Jobs zu definieren. Das heißt, ne, ich war eigentlich die ganze Zeit on Call, ähm, habe meine 40 Stunden on paper, ne, auf 'm Papier habe ich 40 Stunden gearbeitet die Woche, aber in Wirklichkeit waren's dann immer sehr viel mehr. Ähm, ja, das heißt, immer wenn irgendwas passiert ist, ähm, ja, musste ich eigentlich erreichbar sein, was es dann natürlich auch schwierig gemacht habe s hat, selbst wenn ich dann mal, äh, ne, Freizeit hatte, ähm, und mein eigenes Ding machen wollte. Sobald dann irgendwie 'ne Nachricht kam oder, ähm, ja, ein ein Anruf, dass irgendwas schief gegangen ist, war bei mir direkt, äh, ja, alle Alarmglocken quasi an. Und, ähm, ich bin direkt hinterher und habe versucht, das irgendwie zu regeln. Also, ja, damit da habe ich sehr mit, ähm ja, fast bis zum fast bis zum Bur Burnout mit, ähm, ja, Probleme gehabt, ähm, dass ich, n ja, nicht ganz wusste, wie ich dann außerhalb dieses Jobs gerade als der Job dann vorbei war, wie ich mich dann definieren sollte, wenn ich diese Verantwortung nicht mehr hatte.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Also, es ging dann sehr schnell, dass ich, ähm genau, d nachdem dann die Saison vorbei war, dass ich dann, ähm, ja, nicht mehr ganz wusste: „Okay, mich braucht plötzlich keiner mehr, <chuckles> so wirklich, was mache ich jetzt?“ Ähm. Ja, das war sehr schwer.
Ja. Mhm. Ja, du, das kann ich, äh, total nachvollziehen. Das tut mir natürlich leid, dass du da sagst, das hat dich „fast sogar an die Grenze des Burnouts gebracht“. Da stelle ich mir vor, dass das 'ne sehr stressige Phase war und sehr viel Kraft gekostet hat, dass du da so viel, ja, geleistet hast und auch, ähm, ja, so viele Stunden einfach gearbeitet hast. Ähm. Und, ja, ist auch total nachvollziehbar, das, dass, äh, so dein absoluter Lebensfokus dann gewesen ist und dich dann automatisch so 'n bisschen, ja, definiert hat eben, weil ja wenig Zeit für andere Sachen da gewesen ist. Ähm. Wie ist das denn jetzt, nachdem dieser Job abgeschlossen ist? Hat sich was an den Umständen verändert? Hast du mehr freie Zeit oder bist du schon wieder im im nächsten Job, im nächsten Projekt drinne?
Hm, gute Frage. Ich ja, normalerweise würde ich mich immer direkt ins neue in ein neues Projekt stürzen. Ähm, diesmal sind die Umständen 'n bisschen anders und ich bin jetzt noch länger hier auch geblieben und arbeite grade nicht und, ähm, das hat sich am Anfang richtig komisch angefühlt. Also, am Anfang war das eigentlich fast noch schwieriger, ähm, plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden und k fast keine Nachrichten mehr auf dem Handy zu bekommen und, ähm ja, sich irgendwie neu zu definieren. Und mittlerweile muss ich sagen, hat sich das Ganze echt ins Positive entwickelt, dass ich, ne, auch mal ausschlafen kann und, ähm, viel entspannter bin und tatsächlich auch viel mehr Verbindungen mit anderen Menschen schaffe, dadurch, dass ich halt, ne, nicht immer auf Achse bin und nicht immer, ähm, alles auf Druck mache und, ähm, ja, eigentlich zu nichts wirklich Zeit habe. Also, seitdem, ja, kann ich viel entspannter, ähm, Gespräche suchen, meinen Hobbys nachgehen, ähm, und mich wieder 'n bisschen, einfach 'n bisschen entspannen, aber das war im ersten Step tatsächlich sehr, sehr schwierig zu sagen: „Es ist grade einfach mal okay“. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. Ach, das kann ich mir vorstellen, dass sich das erst mal komisch anfühlt. Das ist ja so 'n krasser Kontrast dann plötzlich, äh, der dann auf einmal hat man da so 'n weißes Blatt Papier und soll das komplett neu bemalen. So fühlt sich das wahrscheinlich an und man weiß gar nicht genau, mit was man das mit vielleicht bemalen soll. Ähm, das aber das klingt aber auch gut, weil du sagst, du hast ja schon so erste Schritte in Richtung, ähm in Richtung Freunde knüpfen, Kontakte knüpfen gemacht und dass du deine freie Zeit jetzt langsam füllst mit mit anderen Dingen zu zu, äh zu füllen eben. Und, ähm, dass du da schon, ja, so auf Entdeckungsreise gegangen bist, welche Dinge dir so außerhalb der Arbeit eigentlich, äh, Kraft geben, Freude geben vielleicht und dich nähren. Ähm, ist das so, dass du da schon so Klarheit für dich hast, wie, äh was das so für dich noch sein könnte außerhalb der Arbeit?
Hm, ja, gute gute Frage. Mittlerweile, ähm, ja, habe ich das Gefühl, da 'n bisschen mehr Klarheit zu haben. Am Anfang habe ich mir 'ne riesige To-do-Liste geschrieben, weil ich echt fast Angst hatte, dann nichts zu tun zu haben und, ähm nach der Arbeit und ich dachte, mir wird direkt langweilig und ich muss sagen, jetzt nach einigen Wochen <giggles> ohne den Job, ähm, ja, bin ich alles andere als gelangweilt und habe tatsächlich sehr wenig von dieser To-do-Liste überhaupt angefangen. Also, es sind jetzt sehr viele andere Sachen einfach hochgekommen und vieles davon ist einfach, ähm ja, ich glaube, diese To-do-Liste habe ich gemacht, einfach weil ich das von dem Job so gewohnt war. So, ich habe das und das und das, Schritt 1, 2 und 3, was ich heute alles erledigen muss, ne? Meistens dann auch viel zu große To-do ´-Listen, die, äh, äh, eigentlich unmöglich, ähm, zu erfüllen sind in nur 1 Tag. Und, ähm, das Gleiche habe ich dann versucht in meiner Freizeit auch zu machen. Und ja, jetzt habe ich so 'n bisschen diese Liste es war so 'n bisschen ja, ich hatte das Gefühl, ich musste so 'ne Liste haben, um nicht gelangweilt zu sein, um mich noch definieren zu können, um quasi zu beweisen, dass ich auch ohne Job, äh, viel zu tun habe und, ähm, ja. Und jetzt so langsam merke ich, das ist alles, ähm, eigentlich totaler Quatsch war und, ähm, ich eigentlich grade wirklich sehr genieße, einfach zu tun, worauf ich an 'nem Tag dann Lust habe und diese, ähm ja, diese diese, ähm, Ruhe und diese, ähm, ja, Pause auch einfach mal brauchte, um wirklich, ähm, ja, zu merken, was ich wirklich gerne mache. Und ich habe mehr Zeit für meinen Partner. Ich habe mehr Zeit um wieder, ähm, ja, mit Freunden und Freundinnen, ähm, ja, Zeit zu verbringen oder zu telefonieren. Ich habe mehr Zeit für meine Hobbys, wie Surfen und Backen und Kochen und ich mache das alles mit sehr viel mehr Freude, weil während der Saison habe ich das alles auch irgendwie noch in den Tag gestopft, aber ja, habe dadurch dann weniger geschlafen und habe auch während des Surfens gedacht: „Oh, ich muss eigentlich in 'ner 1/2 Stunde schon wieder los,“ oder ne, ich, äh, habe grade gar keine Zeit, wirklich jemanden anzurufen und habe dadurch auch viele Freunde und Freundinnen vernachlässigt. Und ja, ich glaube, das ist grade das Schöne durch diese Situation diesen direkten Vergleich zu haben, ähm, einfach zu wissen: „Hey, ich habe diese Zeit gerade und ich kann jetzt das, was ich gerne mache, auch wirklich genießen.“ Und nicht nur einfach, ne, das machen, weil das auf meiner To-do-Liste war. Und, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss es heute machen. Also, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mir wirklich die Zeit dafür nehmen und ich lerne irgendwie ganz viel mehr über mich selber dadurch, dass ich halt diese Zeit mal habe und auch mal, ne, Zeit habe, die unangenehmen Gedanken, ähm, ja, quasi die Stirn zu bieten. Ähm, ja, und das ist, äh, tatsächlich, was ganz Neues für mich und, ähm ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich lerne dadurch sehr viel mehr über mich selber, ähm, ja, als als davor, wo ich eigentlich immer nur am Rennen war. Wie zum Beispiel, dass ich äh, es ist einfach sehr schwierig jetzt, auch einfach mal stillzusitzen und, ähm, auch mal die negativen Gedanken, sich damit auseinanderzusetzen und, äh, ja, keine Ablenkungen, sage ich mal, zu haben.
Mhm. Mhm. Hm. <chuckles> Wow, das scheint ja, dass du da schon in ‘nem ganz tiefen Prozess drin bist und da da auch schon total viel verändert hast und ja, wie du das grad beschrieben hast, so weg von der ToDo-Liste und einfach hin mehr zur Freude, hin zum Genuss, hin zum hier mehr im Hier und Jetzt sein und wirklich sich auch mal einfach was zu zu gönnen. Ähm, Entspannung hast du auch erwähnt, äh, dass du das jetzt mehr genießen kannst und mehr zulassen kannst. Also, es klingt für mich so, äh, dass du da aufm ganz tollen Weg bist und, äh, da ganz da ganz viele neue Inhalte grade für dich findest, ähm, die die mit der Arbeit eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Und, ähm, da möchte ich dich erst mal zu beglückwünschen. Das finde ich ganz toll und, ähm, dann hast du ja noch erwähnt, dass du jetzt auch so, ja, immer mehr so, hm, dich mit dir selbst beschäftigst. Äh, ist das auch so für dich, was du so so ‘n Thema, dass du, ähm, ja dass du irgendwelche Rituale hast oder irgendwelche, hm, Ansätze hast, um um mehr mit dir selbst in Kontakt zu gehen, um mehr bei dir selbst zu sein? Ist das auch was, was was interessant für dich ist?
Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube dadurch, dass ich mich jetzt grade nicht mehr durch den Job definieren kann, habe ich Wege gefunden, ähm, ja, um ‘n bisschen mehr wieder, ne, mit mir selber, ähm ja, zu mir selber zu finden und ich glaube, allein so ‘ne Routine aufzubauen, die ich davor nicht wirklich hatte, davor habe ich eigentlich nur auf Teufel komm raus, so viele Sachen in den Tag gestopft, wie's irgendwie ging. Und, ähm, ja, einfach gemerkt so, das das bringt nicht viel und, ne, irgendwie tat es gut, äh, gebraucht zu werden und die Verantwortung zu haben und jetzt merke ich eigentlich, dass auch mal diese Routine, ähm, ja, auch einfach schön ist. Also, ne, wirklich aufwachen, ‘n bisschen länger schlafen, ähm, aufwachen, erst mal, ähm, e auf ‘n Spaziergang gehen, gemütlich Frühstück machen, ‘n bisschen Yoga und dann erst mal schauen: „Okay, was muss a“ ne, irgendwas, was heute gemacht werden muss, aber dann nicht die ganze Freiheit zu planen. Also, nicht zu sagen: „Heute muss ich surfen und Volleyball und Yoga und malen und backen und dies und das.“, sondern einfach mal zu schauen: ”Hey, so darauf habe ich jetzt grade wirklich Lust. So, heute um 14:00 habe ich 'n Termin, aber alles andere ist unklar.“ und, ähm ja, diese Routine zu schaffen, das hat mir irgendwie sehr viel mehr über mich selber gezeigt, als der Job überhaupt konnte. Also, ich glaube, in so ‘nem Job man kann sich da sehr viel sehr schnell, äh, einfach drinnen verlieren, dadurch, dass ähm ja, ich glaube, dass dass es schon vielleicht auch menschlich ist, nicht für ne, nicht generell für jeden, aber ich glaube, dass viele, ähm, sich damit, ähm, ja, ide identifizieren können, dass man durch so ‘ne Verantwortung, ähm, ja, auch irgendwie, ähm, wenn man f ein vergiss ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hat, dass man sich dann auch da durch diesen Job definiert und dann ein bisschen seine spielerische Seite auch verliert. Das habe ich auch sehr stark gemerkt. Das das Spielerische dadurch, dass die Zeit immer knapp war, war alles sehr strukturiert. Und, ähm, ja, da bin ich sehr dankbar jetzt momentan, dass ich mehr Zeit für meine Hobbys habe und für die liebsten Menschen um mich herum und ich glaube, die können das auch, äh, ja, sehr wertschätzen und sind da auch sehr, sehr froh drüber, dass ich ‘n bisschen mehr Zeit habe. Ähm, ja, auch für tiefsinnigere Gespräche und nicht nur so oberflächlich, wie's halt jetzt einfach fast ein Jahr lang so war. Ähm, also ja, im im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ‘ne sehr, <chuckles> sehr große positive Veränderung jetzt, ja.
Mhm. Mhm. <chuckles> Oh, wie schön. Ja, da da bleibt mir gar nicht so viel übrig noch zu zu sagen. Ich finde, du bist da auf ‘nem ganz tollen Weg und, ähm, finde ich sehr schön, das alles zu hören, dass du da so gut auf dich aufpasst und einfach wieder mehr Freude, mehr Leichtigkeit ins Leben holst und deinen Hobbys nachgehst, deinen Menschen nachgehst, die dir gut tun. Und, ich glaube, du bist da auf ‘nem ganz tollen Weg und, ähm, wünsche dir einfach, dass du das weiterhin genießt und gut auf dich aufpasst.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut mit dir zu quatschen. <chuckles> Tschau.
Danke, tschau.